Oui, c'est pour ça, je pense qu'il y a des caractères comme ça. Il y des gens qui qui se laissent complètement aller. Dès qu'elles ont leur mec, c'est leur vie. Dès qu'elles ont leur mec, c'est c'est limite leur métier presque. <chuckles> Mais heu, mais non, mais enfin, pour moi, ça a toujours été, heu, non, non moi je je laisse pas tomber parce que ça te définit pas en fait, ça devient pas du coup, heu, qui tu es, heu, toutes les soirées que tu fais tu ramènes ton mec, ah c'est bon quoi tu vois du coup. Moi j'aime pas les trucs comme ça.
Tout simplement. Ouais. Oui. Mmh. Oui, oui. Oui, oui oui. Non. Mmh. Mmh. Non mais c'est c'est c'est hein. Bah, écoute, heu, enfin, écoute je je connais, heu, quelques, heu, je connais quelques a enfin je connais une amie, enfin je connais 2 amies qui en fait, heu, heu bah, en fait s leur mec, heu, ne les autorise pas à faire des fêtes, heu, avec juste ses amis, certaines fêtes ou certaines, heu, célébrations. Parce que, heu, parce qu'il est jaloux, parce que voilà tout ça. Heu, bah, un moment faut faut grandir quoi, enfin c'est pas parce que, heu, elle va danser qu'elle va forcément, heu, vouloir danser pour, heu, pour, heu, racoler un mec, heu.
Mouais. Mmh mh. Mmh. Non mais déjà les mecs s'ils ont pas confiance, heu, s'ils ont pas confiance en leur, heu, meuf, enfin tu vois? Genre, heu, faut pas faut pas être avec en fait.
Mmh. Mmh. Bah eh oui. Exactement, c'est fou quand même.
Tu vois? Je pense que c'est un peu le b-a-ba de la relation, tu vois? C'est communication, confiance, tu vois? Si tu peux pas être avec quelqu'un, heu, en qui tu as confiance, s enfin c'est c'est c ne sois pas avec en fait.
Mmh. Mmh. Mmh. C'est oui, oui, oui, oui, oui et ben, du coup, hem.
Tu vois? Parce que tu te pourris la vie et tu lui pourris sa vie.
Mais et et et et du coup, je je comprends pas. Enfin, je ne juge pas le relat les relations, heu, à chaque fois bah, c'est c'est mon groupe d'amis qui est là en train de dire: «Bah, en fait, ah, heu, tu vois untel, heu, son mec ne le ne l'autorise pas l'autorise pas à à venir par ici, à faire la fête, heu, avec nous» et heu, et en pl bon en plus de ça, on savait que, heu, bah, heu, son son partenaire, heu, ne ne ne ne le ne l'autoriserait sûrement pas, heu, à b faire la fête, donc on on proposait pas, on proposait que quelquefois, heu, tu vois, de de temps en temps parce qu'on a envie quand même que qu'elle soit là, heu, tu vois? Donc heu. Voilà, et heu, moi je je critique pas parce que je ne suis pas dans une re j'ai jamais été dans une relation et je n'ai c'est peut-être pour ça et je me dis: «Ah OK, bah j'ai pas envie de d'être dans une relation».
Ouais. Ouais, ouais, ouais tu savais, tu avais déjà ta réponse, ouais. Bah, si c'était ton exemple, heu, c'est sûr que ça donne pas envie, hein.

Non, enfin, ouais, ça, non, non, pas du tout, ça, mmh, voilà, et hem, est-ce que tu penses que mmh heu, déjà, tu m'as dit que, heu, faut vraiment se faire, heu, séparer, s vraiment séparer, heu, le ton couple, de tes amis? Mmh.
Non, tu peux tu peux avoir, en fait, tu peux avoir l tu vois? Par exemple, heu, tu peux avoir des amis que tu tu présentes, tout ça, mais c'est bien aussi de se retrouver, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je vais faire des soirées, heu, en couple et après je vais faire des soirées aussi où c'est juste moi et mes amis et c'est pas les mêmes soirées, hein, <laughs> ça c'est s tu vois?
Mmh. Oui. Eh ouais. Mmh mh. Bah, oui, bien sûr. Oh là là, il y a plus de ouais, bien bien sûr. Je, hem, mais et qué hem, est-ce que tu as déjà est-ce que tu organises tout le temps des soirées avec non? Parce que je me dis que c'est trop bizarre des fois de de se dire que, heu, bah, déjà quand tu un, quand quelqu'un invite un son copain dans dans une fête d'amis, eh bien, c'est trop c'est trop bizarre, c'est tr c'est étrange parce qu'en fait, comme c'est un c'est vrai que c'est un inconnu, donc on peut pas faire les mêmes blagues, on peut pas faire les mêmes choses. Ouah! Mmh.
Et Ouais. Bah, toutes changent, en fait. C'est ça c'est ça, et puis, heu, et ou alors, ils te regardent bizarrement, enfin, tu vois? Des choses comme ça, et et même et même la copine, du coup, elle est elle est pas pareille, elle s'occupe de lui, plutôt que d'être là, tu vois? C'est pour ça, tu te rappelles, je t'avais parlé de de mes dîders dîners de meufs
Ouais. Non. Tu as essayé? Mmh. Mmh.
où c'est où c'est juste des dîners entre on on est c'est juste une bande d'amies qu'on se connaît depuis des années et puis on se fait un repas quand je vais en France et en fait, si tu veux, heu, j'ai j'ai une de mes amies qui enfin, une des filles de de ce groupe-là qui fait: «Ça vous dérange si je ramène mon mec?», alors là, direct, tout le monde a fait: «Oui! <chuckles> C'est mort!» et heu, et puis, heu, du coup, elle fait: «Mais pourquoi?», et tout ça, on fait: «Bah, parce que le dîner de meufs, on ça a toujours été le cas, c'est que c'est que entre nous» et heu, et elle comprenait pas et je lui et je lui
Mmh. Oui. Oui. Ah, oui, oui. Mmh. Oui. Mmh, non. Ah! Là, OK. Mmh. Oui. Mmh mh et é é elle l'a mal pris?

Mmh. La mmh. Pour pour moi, heu, je dois juste prendre une petite part, mais ça doit pas être, heu, heu, la mmh, on va dire la plus grande partie, heu, de ça ça doit pas faire g le ça ça doit pas être la plus grande partie de votre, heu, relation parce que des amis, on en a plein et après, heu, il y en a enfin, la plupart la plupart des gens qui se sont mariés
C'est vrai. Ouais. Mmh mh. Ouais.
ils se disent tout le temps, bah, voilà, heu, j'ai marié ma genre je me suis mariée avec ma meilleure amie ou mon meilleur ami, ça se passe très bien.
Mmh. Ouais.
Oui et bon, heu, je trouve que je sais pas, heu, déjà tu quand tu mmh.
Mais alors, tu sais, quand quand les gens disent ça, ça veut pas dire qu'ils avaient leur meilleur ami et qu'ils ont fini par se marier. C'est tu vois? C'est que leur, heu, couple a évolué. Ouais.
Oui, bien sûr, oui je sais. C'est que ils ils ont été avec la personne mmh, oui c'est ça. Ils sont devenus meilleurs meilleurs amis, je j j c'est je trouve ça, heu, je sais pas comment <clicks tongue> comment dire, tu dois, hem, te mmh heu, comment dire? Gérer une, heu, relation amoureuse, en même temps une relation amicale? Heu, co comment ça se passe?
Bah, après, je pense que non, je pense que c'est plus parce que, heu, heu, tu forges cette amitié si tu veux et puis, heu
Mmh.
Non, j je pense que c'est séparé. Après, je pense qu'il faut pas trop, trop faire je pense que l'amitié prend une énorme place. Heu, parce que tu partages plein de choses, enfin tu vois? Tu leur montres, heu tu vois, tu présentes ta famille, tu pré p tu m tu vois? Don
OK. Ouais, ni OK OK. Même! Oui, mais il faut faut des gens compatibles parce qu'une rela heu, une relation qui mmh, amoureuse où les, heu, les les 2 amoureux se di évoluent en tant que que meilleurs amis au sein du du du couple, ça peut créer ça peut créer de la, hem il y a mmh, il y a une acceptation de par exemple de tous tous les, bah t que des imperfections. Alors, heu, en gros tu peux être toi-même, heu, heu, il y a de l pas de l'authenticité et heu, il y a il y a du de la complicité, heu, du du du soutien. Heu, pour autant, je je sais pas, j'ai du mal à voir ce à voir, heu, que ça fonctionne, mais ça fonctionne et mmh. Mmh.
Mouais. Ouais. Oui parce que tu vas tu vas tu vas voir, heu, enfin je pense que, heu, vous faites déjà b des choses ensemble, tu vois? Heu, tu commences à faire des activités ensemble, tu commences à à à raconter un petit peu, heu, tu vois, des des choses que, des fois, tu racontes même pas à tes meilleurs amis, tu vois? Et c'est c'est en ce sens-là que ça ça commence à à se développer. Après, je trouve que c'est imp pour moi, c'est important de de rencontrer les amis de de de de ton compagnon, tout ça. Mais par contre, faut garder tes amis.
Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Oui bien sûr. Mmh. Mmh mh. Oui. Mmh mh.

Heu, qui n'ont pas d'amis, parce qu'ils veulent pas que ce genre de choses arrive. Mais tu te tu te prives de tellement de choses.
<laughs> <laughs> Il y a des gens qui n'ont pas d'amis. <laughs> C'est vrai. <chuckles> Non, non, mais c'est vrai, mais c'était c'était rigolo.
Mais c'est vrai en plus, hein! C'est vrai. C'est c'est c'est terrible de se dire ça, que de de pas avoir d'amis et il y a même des filles qui disent: «Bah, tu sais quoi? Moi j'ai pas d'amies parce que, heu, je trouve que, bah, les filles, heu, par exemple, sont elles aiment elles font trop de dramas de ça, de ça». Oh là là.
Mais j'ai je j'ai une amie comme ça qui a qui, hem, s elle a elle a elle a une connaissance, tu vois, elles sont un groupe de filles et dès qu'elle a un mec, bah, ses copines elles existent plus, quoi. Et heu, bah, je sais pas parce que moi j'ai jamais été comme ça. Donc je je je comprends pas le principe non plus, mais heu, mais elles sont patientes, hein, les copines, parce que dès qu'il y a un problème, parce qu'il y a souvent un problème après, bah, elle revient et puis elle est là genre: «Ouais, gna, gna, gna, gna» et puis alors les filles elles sont
Mmh. Oui. Oui. Mais pourquoi? Ouais. Ouais. Bien souvent, ouais. «Oh il m'a quittée, il a fait ça, il a fait ça». <gasps> Ouais OK.
Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, elles sont elles sont bonne pâte parce qu'elles la reprennent, heu, à la petite cuillère.
Oui, heu, mais bon enfin, je suis désolée, mais b ça doit être, heu, les soutiens le soutien il doit être mutuel, pas, heu, que dans un sens, hein, pas que dans non je pas pas du tout.
Bah pour moi, c'est pas une vraie amitié parce qu'en fait, en gros, tu tu es tu es toujours en train d'avoir ces histoires, quoi, tu vois? Et puis après, elle te laisse tomber. En fait, tu vis pas de moments de la vie ensemble, quoi, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, l'amitié, c'est c'est c'est autant une relation, heu, tu vois, heu, dans les 2 sens où, heu, bah, tu partages ce que tu vis, tu tu es content pour l'un et les autres, enfin, tu vois?
Oui, voilà. <gasps> Mmh. Oui, bien sûr. Mmh. Oui. Et Oui oui bien sûr. Bah, je je moi je comprends pas ce genre de oui bien sûr. Je partage les les les les surtout, je partage surtout les bons moments et heu, enfin je compte surtout les bons et les mauvais moments. Parce que c'était, hem
Et tu vieillis ensemble, quoi, tu vois? Tu es là, genre: «ouais». Ouais.
on va dire que, enfin, je vois, par exemple, tu vois dans une relation, je vois mal, heu, par exemple, ton ex te quitter, enfin ton ton ton ex te quitter et comme il a été ton meilleur ami, ton ton ami, heu, pendant ton pendant ta relation et te pour réconforter en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est les les z ouais.
Mouais. Ouais. Oui, mais c'est ça qui est difficile. C'est pour ça que je te c'est pour ça que je te conseille de de de enfin même si je pense pas que tu aies ce problème, mais de jamais, heu, tout laisser tomber pour un mec. Tu vois ce que je veux dire?
Mmh. Mmh. Mmh. Ouais bah, non. Mais c'est c'est trop dangereux et heu, c'est ça veut dire aussi, comme je le disais, heu, dépendre, heu, émotionnellement.
Ouais.